อ๋อ คือเขาเรียก ก็ทำงานเกี่ยวกับ เซฟตี เนาะ ใช่ไหมคะ? เป็นเจ้าหน้าที่
ใช่ เอ่อ ก็ไม่ ไม่เชิง เซฟตี คือไม่ได้อยู่ในส่วนการผลิต แต่ว่าเป็น เอ่อ ส่วนเกี่ยวกับด้านรักษาความปลอดภัยรอบ ๆ โรงกลั่นน้ำมัน ก็คือถ้าให้พูดง่าย ๆ งี้คุณ เป็น รปภ. เนี่ย แต่ว่า ไม่ใช่ รปภ. ที่ไป ไปเดินตรวจหรือว่าอยู่ตามป้อม แต่ว่าเป็น รปภ. ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงาน รายงาน หัวหน้า แล้วก็ดูแลพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในโรงกลั่นน้ำมัน ครับ ก็คือแบบว่าดูกล้องวงจรปิด ดู Sensor รอบ ๆ โรงกลั่น ดูคุณภาพอากาศ แล้วก็คอยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เวลามีเรื่อง อะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อ เออ เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม อา ค่ะ ๆ ค่ะ อ๋อ โอเค เออ โอ๊ย ดู ดูมันก็จะมีใช้ทักษะหลาย ๆ อย่างเหมือนกันนะคุณเนาะ ค่ะ
อา ใช่ ๆ ซึ่งก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่ผมมองว่า เอ่อ ในความที่ เอ่อ ล้มเหลวเนาะ ไม่ใช่ว่าความโชคร้ายหรอก มันคือล้มเหลวเลย เพราะเราไม่รอบคอบ ที่ทำให้เราเกรดออกมาไม่สวย แต่ว่ามันก็ เอ่อ พาเราไปอยู่ในจุดที่ จุดเริ่มต้น ใช่ เป็น
ค่ะ อืม ๆ เออ ได้สร้างโอกาส สร้างโอกาสอีกโอกาสหนึ่งให้คุณ จริง ๆ แล้วเด็กจบใหม่ตอนนั้น ถ คือถ้า จะ คือถ้าตอน ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเริ่มต้นที่ สตาร์ต ที่หมื่น หนึ่งหมื่นห้าพัน หนึ่งหมื่นห้า 15,000 อืม
ครับ หมื่น หมื่นห้า นั่นแหละครับ หมื่นห้า ใช่ ถ้า เอ่อ บริษัทดี ๆ หน่อยเต็มที่ ก็ 18,000 20,000 ไม่เกินนั้น อา ใช่
อืม อ ไม่ ไม่น่าจะเกิน 20,000 โอ้โฮ แต่อย่างคุณก็คือแบบเหมือนกับได้ดับเบิล 2 เท่าไปเลยอะเนาะ อืม
ใช่ ๆ แล้วก็ เอ่อ ดูมีความมั่นคงพอสมควร ซึ่งตรงนั้นอะ มันก็ทำให้เราแบบว่า เฮ้ย ได้ เออ ได้มองโลกอีกมุมหนึ่งว่า เอ๊ย จริง ๆ แล้วเนี่ย ในบางสถานการณ์เนี่ย เราก็สามารถล้มเหลวได้ แล้วก็ เอ่อ ในการล้มเหลว ถ้า ถ้าเรายังไปต่อได้เนี่ย มันก็อาจจะเจอช่องทางใหม่ที่ดีกว่า เพราะว่ามัน มันไม่ได้มีอะไรล้มไปเสียทุกอย่าง อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเรายัง ยังมีใจสู้อยู่ เรายังมีความสามารถของตัวเองอยู่ มันก็ยังพอจะ
อืม อืม ล้มเหลว เออ อืม ใช่ เออ ก็ ก็คืออย่างหนึ่งคุณอะ คุณ คุณ คือถึงแม้ว่าเราอะจะล้มเหลวได้ แต่ก็คืออย่างหนึ่งก็คือคุณไม่ได้ล้มเลิก มองหาโอกาส แล้วคุณก็ได้รับโอกาสเนี้ยตรงนั้นจริง ๆ อืม
ใช่